Alors, je suis très on très content de te parler aujourd'hui parce que j'aurais, heu, aimé te te confier un petit problème que j'ai avec mon partenaire de vie
OK.
c'est un je suis avec un un un garçon depuis quelques années, heu, avec qui ça se passe très, très bien parce que c'est un gars, heu, adorable, gentil, heu, aimant, heu, fiable, humain. Il a plein, plein, plein de qualités mais, il a un gros défaut c'est qu'il a un très sale caractère, très, très, sale caractère, heu, qui lui remonte à l'enfance je crois, heu, parce qu'on en a beaucoup parlé, je vais essayer de t'en parler un petit peu. Heu, ça va pas forcément être évident mais je vais essayer de dépatouiller un petit peu tout ça
<laughs> Mmh, d'accord. Bah, déjà je je te remercie de me faire confiance pour me confier ça et heu, vraiment vas-y à ton rythme. Si tu vois qu'il y a certaines choses, heu, qui qui sont difficiles à verbaliser, on va y aller tranquillement mais je je serai là pour toi.
heu Ça, c'est très gentil de ta part, merci, c'est ça me fait plaisir! Hem, et donc je vis avec lui depuis plusieurs années, et au départ, je me suis rendu compte qu'il avait quand même un caractère, heu, assez tranchant parfois, assez, heu heu, assez ferme, assez dur. Heu, mais c'était pas gênant, c'était pas plus gênant que ça. Heu, maintenant, heu, je me rends compte au bout de plusieurs années, qu'il y a des sujets qui fâchent et qu'il y a des sujets qu'il ne vaut mieux pas aborder, heu, qui sont peut-être des sujets qui sont liés, heu, à son enfance. Heu, et heu, le problème c'est qu'il est plutôt têtu.
D'accord.
Et même très têtu. Et que lorsqu'on en arrive à à se disputer toujours sur les le le même sujet, en définitive, heu, c'est quelqu'un qui f se ferme complètement. C'est-à-dire que, c'est quelqu'un qui ne va plus laisser de place à l'autre, qui va ignorer l'autre, donc moi, heu, pendant, heu, pas 1 heure pendant pas 2 heures, ni 1 jour, mais peut-être 2 jours, 2 jours et 1/2 ça a duré jusqu'à 2 jours et 1/2 parfois, heu, et ça c'est très, très difficile, heu, très, très difficile à vivre.
D'accord, je comprends, oui, heu, effectivement, c'est très long 2 jours et 1/2 donc je comprends que toi, tu sois aussi un peu, heu heu, bah, mal à l'aise pendant ces pendant ces jours-là où, heu, où tu peux pas du tout aller vers lui. Alors le dialogue est complètement rompu c'est bien ça?
Bah, il est rompu I i il est effectivement rompu, heu, pour absolument tout. C'est-à-dire que c'est plus une phrase, c'est plus un geste, c'est plus un mot, c'est une ignorance, heu, c'est une forme d'ignorance totale et et et forcément il il me touche là où le bât blesse parce que c'est c'est c'est là où je suis le plus sensible, c'est c'est l'ignorance. Quand on n'existe plus aux yeux de l'autre, on est plus rien, et heu, et ça, c'est quelque chose qui me qui m qui me fait qui me fait très, très mal et c'est toujours dû à à enfin, la dispute est toujours systématiquement due à à à un au même sujet. C'est c'est souvent lorsqu'on parle de de sa famille, heu, il est en moyen terme on va dire avec heu, avec sa famille, et heu, et chaque fois que j'essaie de mettre, heu, un petit peu les pieds dans le plat gentiment, gentiment parce que j'essaie d'y aller en plusieurs strates, heu, je sens qu'à un moment donné, heu, c'est heu: «Tais-toi! On n'en parle pas», heu, et heu, là, j'ai beau me taire très rapidement, pas toujours rapidement après tout, c'est pas vrai, je je te dirais des bêtises, j'essaie toujours de de d'enfoncer un petit peu plus le clou. Ce que je ne devrais peut-être pas faire <chuckles> et heu, et là, alors là, c'est la fermeture totale, heu, voilà, on ferme la porte et puis, il y a plus personne.
Pour tout? D'accord. D'accord, bah, déjà je suis désolée parce que j'entends que c'est quelque chose qui te blesse. Je suis navrée que tu aies cette situation à traverser. Hem, est-ce que, du coup, tu tu dis là, hein, que tu enfonces un peu plus le clou. Est-ce que tu peux m'expliquer, hem, pourquoi? Puisque tu as analysé que c'était quelque chose qui était déclencheur de de disputes. Est-ce que hem, tu tu sais pourquoi toi, tu as envie d'aborder le sujet? Pourquoi c'est un sujet qui revient alors qu'il est e j'ai l'impression que toi, tu as besoin de l'aborder ce sujet-là, est-ce que tu arrives à à nommer pourquoi?
Je crois qu'ouais, tu as une bonne question là. J je pense que j'ai besoin de savoir l'origine de cette, heu, de cette fermeture, de ce mutisme. Je me dis je lui dis souvent d'ailleurs: «Tu devrais aller voir, heu, un un un un spécialiste, quelqu'un, un ami, ton meilleur ami, ou ta meilleure amie pour pouvoir lui parler d'un d'un sujet», c'est un sujet très épineux que dont j'ai pas forcément envie de parler, c'est compliqué, heu, mais c'est un sujet familial qui, heu, qui qui le blesse, qui lui fait mal, qui le, heu qui le blesse énormément et je me dis: «Oui, si je suis, heu, en mesure d'amener un petit peu d'eau à son à son moulin pour pouvoir essayer de de régler un tant soit peu cette souffrance, peut-être que le problème après va pouvoir se résoudre de lui-même et que les cette forme de dispute ou de mutisme va disparaître». Je ne sais pas si j j'arrive à me faire comprendre?
Ouais. Si, si, j je crois que je vois, en fait, ta démarche, elle est simplement pour l'aider, en fait, c'est pas seulement que tu veux en discuter comme ça pour histoire de discuter de tout et de rien. Tu as vraiment une démarche, heu heu, d'aide derrière, heu, derrière ces paroles que que tu prononces, c'est bien ça?
C'est exactement ça. J'essaie, heu, de voir où se trouve le le mal, le problème pour pouvoir, heu, arriver à à en parler un jour ou l'autre, heu, et pouvoir le le le supprimer ce problème. Parce que s'il n'y a plus ce problème, il n'y aura plus de dispute en tout cas, heu, il y aura des disputes comme tous les couples ont des disputes, bien sûr, c'est normal dans c chaque couple, il y a il y a de petites disputes mais en tout cas, plus cette forme de mutisme, plus cette forme de de souffrance parce que je sens surtout que lorsqu'il y a ce mutisme et il m'en parle d'ailleurs après lorsqu'on est réconcilié. C'est même pas de la réconciliation parce que c'est la la souffrance qui s'arrête et puis il revient vers moi et puis il me dit: «J'ai été j'ai été bête, heu, j'ai été un imbécile de ne pas te parler pendant pendant 24 ou 48 heures, c'est ma faute.» On sent qu'il y a cette souffrance, et cette souffrance, heu, j'ai envie, heu, pas d'un coup de baguette magique l'éliminer parce que je sais que ce n'est pas possible, je sais que c'est peut-être pas mon rôle. Je je en fait, je ne sais pas. Je je ne sais pas quelle di quelle direction prendre exactement.
Mmh. Oui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs, heu, choses dans ce que tu dis et je trouve très intéressant que tu aies essayé de le renvoyer, heu, vers un ou une professionnelle, ou un ou une amie. Hem, est-ce que du coup, ça a porté ses fruits? Est-ce qu'il a accepté cette aide extérieure? Parce que ce que tu dis-là c'est intéressant aussi, c'est que tu n'es peut-être pas la personne appropriée puisqu'il y a un enjeu affectif du du quotidien ensemble aussi, qui fait que heu, ç toi, ça ça vient te blesser aussi en tant que partenaire, donc c'est peut-être une position délicate, heu, que que d'avoir ce rôle. Parce que j'ai l'impression que que ton compagnon traverse, heu, une une souffrance intense, heu, que qui qui est peut-être, hem, p peut-être trouver de l'aide ailleurs qu qu'auprès de toi, si tu vois en plus que ça fait plusieurs fois que tu as essayé et que ça ne fonctionne pas. Donc est-ce qu'il, heu, s'est tourné vers, heu, vers quelqu'un d'autre?
J'ai tout fait pour qu'il se tourne depuis plusieurs années vers quelqu'un d'autre, qu'il, heu, qu'il en parle à à à sa meilleure amie notamment. C'est c'est justement ce que j'ai fait, je je suis allé voir sa meilleure amie et je lui ai parlé, heu, de ce de ce problème, heu, mais lui il reste fermé à l'idée d'en parler, déjà à sa meilleure amie, ou son meilleur ami et heu, a fortiori, à un professionnel.
D'accord, oui je comprends. Après, c'est vrai que ça, c'est une décision qui qui lui appartient, je comprends que toi, tu aies envie de l'aider. Hem, et est-ce que peut-être, heu hem, tu t tu es aussi dans cette démarche parce que toi, tu as envie de comprendre, heu, d'autres, hem, comment dire? D'autres, heu, éléments de votre relation qui seraient liés à ça? Parce que, j'ai envie de dire puisque ton conjoint a envie de ne pas en parler, de mettre ça sous le tapis et de voilà, de s'il s ne se sent pas en souffrance quand vous n'en parlez pas, hem, est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose d derrière? En fait, est-ce que tu sens que le fait qu'il ne règle pas ce problème, hem, le oui, le le le le mine, le le suit sur d'autres plans de votre vie?
Mmh. C'est peut-être difficile ce que je vais dire ou ce que je vais te dire, c'est que je crois qu'il s'est habitué à cette forme de fonctionnement. Je crois que c'est, heu, c'est devenu un mode de un mode, une attitude normale, pour lui, heu et heu
Ah oui.
tant et si bien que j'essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas normal justement, que ce n'est pas alors il n'y a pas de norme, mais c'est pas logique qu'il ait cette attitude à mon égard surtout surtout qu'elle prenne, heu, qu'elle prenne vraiment, heu, que cette attitude soit excessive. Parce que c'est de l'excès, se fermer à l'autre, c'est complètement excessif, heu, je crois qu'il y a un juste milieu lors d'une dispute, heu et que, justement quand on se ferme, s quand on refuse de regarder en face les choses, c'est qu'elles font trop mal pour qu'on ouvre les yeux et c'est c'est c'est pas évident, je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile à traiter.
Oui. Oui, c'est vrai et à la fois, j'ai l'impression que tu tu essaies de le traiter avec, heu, beaucoup de douceur et d'empathie, heu heu, face à ton conjoint. Tu acceptes aussi de te remettre en question, hein, tu as dit tout à l'heure: «Peut-être que je je cherche un peu à aller à je vais peut-être un peu trop loin parfois» et donc ça c'est tout à ton honneur. Je comprends que tu aies envie de de l'aider, mais, heu, c'est vrai que parfois, on peut pas on peut pas tout maîtriser, on peut pas, heu, f voilà, heu, forcer l'autre à aller voir un professionnel par exemple, hem, à la fois, peut-être, hem, l'encourager à, mmh, à régler l ses problèmes avec la personne directement concernée, mais j'ai l'impression que ce serait encore plus difficile que d'aller voir un professionnel, est-ce que je me trompe?
Oui. Non, je crois que tu ne te trompes pas, heu, je crois que la personne, heu, en question est d d'autant plus fermée qu <chuckles> que que que que ça ça bloquerait complètement la la situation et ça la rendrait encore plus compliquée, complexe et difficile, je crois. M mais en revanche, heu, tu m'as donné des des des de de bons axes quelque part et tu m'as rassuré dans le fait que m mes axes sont pas forcément les moins bons, en tout cas et ça, ça m'aide, beaucoup.
Mmh. Ah, oui D'accord. Bah, écoute, je suis ravie d' d'avoir pu t'aider, heu, même si c'est une situation complexe, je suis sûre que tu vas y arriver et puis n'hésite pas aussi à en parler avec lui. Si en plus il est ouvert avec le fait qu'il reconnaît qu'il a dépassé les bornes quand il il s'est fermé comme ça, heu, je suis sûre que petit à petit vous ayez vous allez y arriver. Puis essayer de de ne pas t toujours le sauver, peut-être que tu n'es pas la bonne personne mais que qu'il fera son petit bout de chemin et qu'il s'en rendra compte, heu, en tout cas je te souhaite, heu, un très bon courage pour cette épreuve.
Merci beau